Ну, я как бы, ну, хотел сказать, что технологии они кари конечно же, кардинально изменили все аспекты нашей жизни. Знаете. Да. От от общения, в принципе как сейчас, вот до учёбы, работы, до отдыха и здоровья. Вот.
Безусловно. Совсем все. Вообще. Да. Да-да. А быт как изменили? Вот взять даже последние, я же говорю, там чуть-чуть совсем лет. Насколько изменился сильно наш быт? А. Заказ еды, доставка еды, доставка из супермаркетов- это уже м, доставка продуктов, я имею в виду. Да, это же тоже всё технологии. И это очень сильно изменило нашу жизнь, а. Опять же, з доставка всех товаров, не только еды и не только там одежды и прочего, прочего, прочего. Это же представляете, как
Мгм. Абсолютно. Конечно. Абсолютно. Да. Согласен с вами.
в магазин не надо ходить больше. Совсем.
Мгм. Абсолютно с вами согласен. Такие, казалось бы, мелочи, а они настолько, э, у как бы упрощают нашу жизнь. Да. То есть они, э, сокращают время, получается, там, которое мы у Мгм.
Да. Да-да. Ну, мы проводим больше времени в интернете, конечно, на поиск, на сравнение. А, а. Но опять же, я вот уже как-то говорила по похожему вопросу. Меня спрашивали где-то, наталкивалась на эту мысль сама, что то же самое время, которое нам дали технологии
Это минус. Мгм. Да. Понимаю.
путём там стиральной машинки, они же и забирают, да, путём тиктока и прочих шортсов с рилсами.
Мгм. Они забирают, да? <chuckles> М-да. Это правда, здесь, э, есть истина своя. Ам, и при этом да.
М. Мы не тратим это время на что-то полезное, к сожалению.
Ну, вот это вот, наверно, интересный вопрос. Знаете, про индивидуальность использования, ам, то есть, э, технологий. Ну, вот вы можете сказать, что вы используете в э, технологии в большую часть своего времени, э, пользу, да, какую-то?
Во благо больше похо Да, да, я могу. Я, к сожалению, из тех зануд. Я не говорю, что я совсем никогда не, э, ржу, как дурак, да, над какими-нибудь шортсами, рилсами и не залипаю в котиков. Я ж всё-таки живой человек, но
Мгм. Да. <laughs> Ну.
у меня в фейсбуке, допустим, даже не показывает никакие такие фоточки друзей. Я сижу там в форумах профессиональных, э, учебных, э, по поиску жилья, по поиску вот даже то место, где я щас нахожусь, живу с ВНЖ. Я нашла этот путь через вот такие вот форумы. То есть, э, м, да, у меня очень всё через соцсети. Я там покупаю какие-то себе велосипеды, когда переезжаю. Я переезжаю по этим всем штукам. То есть я там не смотрю шортсы, рилсы и фоточки своих друзей, где они там были, на каком море. Мне это вообще не интересно. У меня всё практично, да.
Мгм. Мгм. Интересно, слушайте. Мгм. Понятно. Всё практично довольно-таки. Мгм.

К сожалению, да. Я бы сказал, это какая-то зависимость, а, которую мне так и не удалось, э, да, сконтролировать. Я вот, наверное, хотел подчеркнуть, что я считаю, что это на самом деле зависимость у людей. А, по крайней мере, у меня. Вот. <chuckles>
Ну, согласна, это да, зависимость, да.
Да. Вот как вы считаете? Мгм. Да. И
Э, такая, причем, не самая, как это сказать, легко преодолимая. Это своего рода невроз.
Конечно. Именно. Абсолютно.
Да, я считаю, это прям расстройство личности.
Мгм. Ну, понятно, да, там, а, в принципе, если думать про технологии, а, кроме, конечно же, там, социальных сетей, да. Или вот, э, а, этого досуга. То есть можно подумать, что, там, технологии т помогают разным людям. Да, там, а. Мне вот пришло в голову, э, как технологии помогают людям с ограниченными возможностями, да. А, там, какие-то голосовые помощники, интеллектуальные протезы, специальные образования.
Да да да да да. Мгм мгм. Да, конечно конечно, это же уже существует это всё. Уже, э да, даже смотрите, вот я щас в отъезде далеко и надолго. М, я, благодаря технологиям, могу общаться с друзьями, с семьей. Вот почему я не смотрю, там, их фоточки. Да, мы, там, созваниваемся по видео, вот эти все штуки, мне кажется, это все делают.
Всё вот это. Мгм. Да. Круто, слушайте. Мгм. Мгм. Мгм. Понимаю. Да. <chuckles>
Это же очень важно, для того чтобы чувствовать себя менее одиноким. Я щас заплачу в темном углу. Менее одиноким, чтобы себя чувствовать.
Тоже согласен с вами. Очень. <chuckles> Cогласен. А вам не кажется, что из-за вот я тоже зачастую слышу от людей то, что они чувствуют себя намного более одинокими, а, даже с социальными сетями. Ну, к чем раньше, то есть, казалось бы, очень много доступа.
Чем? Когда? Ну, слушайте, очень сложный вопрос.

Н-да. И при этом получается стать, а, да, то есть, э, всё равно остаёшься в какой-то анонимности относительной.
Счастью, да-да-да. Да. Да.
Мгм. Что очень интересно. Поэтому в принципе я, а очень часто говорю о каких-то минусах и негативных, а, частях, да, социальных сетей, но и забываю, конечно же, насколько они, а, помогают мне. Мгм.
Да. Ага. Ага. Ага. Нужны и важны. Да, да, да.
Конечно.
Я абсолютно если использовать социальные сети, как инструмент для, э, продвижения своего и для н н не в смысле, там, товаров, бизнес услуг. Я вообще анонимно в соцсетях. Для, ам, как сказать, жизни, для того, чтобы искать полезные штуки для себя, облегчить свою жизнь, то, да. Если использовать социальные сети, как, эм
Да. Мгм. Конечно.
все используют: смотрите, Люся была в горах, а я нет, а я только жру и сплю, бедная я несчастная одинокая женщина. Да-да-да, как у нас люди любят то, конечно, можно испытывать негативные чувства. Я, например, не испытываю негативных чувств, к соцсетям я не <grunts> ничего ни с кем не сравниваю, сама ничего не выкладываю, чужие фотки не лайкаю, не смотрю, даже мне неинтересно, мне нет на это времени.
<laughs> Если там всё сравнивать. Мгм. Ну, это мне кажется, вот, знаете, да, это такой правильный и здоровый подход. Мгм. Вот-вот.
Я долго к этому шла. Я долго к этому шла.
Это в принципе, знаете, я бы сказал, мы не то, чтобы сильно изменились. Да, это такой же подход человеческий, то, что мы любим друг друга сравнивать. Да. То есть, э, если раньше это было какое-то сарафанное, да, радио. То есть вот слышала, там, говорится, а, эта Лида с 3 подъезда, да, то есть вот это сделала. А сейчас эта Лида с 3 подъезда у тебя в инстаграме, да. То есть, э, ты её видишь. Так что, вот скорее то, сколько этой информации мы поглощаем, а, количество увеличилось, и поэтому мы стрессуем чаще, мне кажется.
Ага, ага. Ага. Да. Да-да. Да-да. Да. Да. Да. Да. Социальные сети- это оцифрованное сарафанное радио. Но смотрите, мы чё-то зависли на социальных сетях. Дело в том, что технологии- это же не только интернет и социальные сети. У нас, например, есть еще медицинские технологии, да. Вот я, например, могу рассказать, как медицинские технологии изменили мою личную жизнь за последние 20 лет.
Мгм. Мгм. Конечно. О, давайте. Мгм.
Я 2 раза ломала обе лодыжки. Разные. Сначала 1, потом 2 через 15 лет. И у меня в них по новейшим технологиям они скручены и собраны. Я не хромаю и даже
М. Мгм. Интересно.